Dia itu kalau pas aku SD, dia SMA. Jadi emang agak jauh umur kita. <laughs> Heeh.
Oh, oke. Heeh. Iya, soalnya, kan, kaya selera musiknya jadi, eee, anak SD sukanya itu, kan, kayak terlalu jauh gitu Kak, gitu.
Iya mungkin kali, ya, heeh, karena, kan, mungkin kalau anak-anak itu, kan, dengernya kayak lagu-lagu yang, ini, kan, ya, anak kecil gitu mungkin, ya. Iya.
Hmm. Iya iya, kalau nggak, banyakan, tuh, sukanya, kan, yang kayak pop-pop apa gitu, kan, yang ringan-ringan gitu Kak, nah ini, kan, agak jauh gitu. Oh, oke iya iya. Nah, apa, sih, yang Kakak temukan menarik, ya, maksudnya, kan, eee, denger itu, kan, lama-lama, kan, memang akhirnya kepancing gitu, ya, untuk suka, karena mungkin juga pilihannya waktu itu adanya di komputer Abang, itu doang gitu, ya. Nah tapi, eee, yang Kakak amatin setelah itu gitu, ya, oh, ternyata aku suka, nih, sama apa, gaya bermusiknya, atau misalnya cara si ini artisnya itu mengolah lagunya? Atau apanya Kak?
Iya. Enggak, aku lebih ke rock, ya. Iya. Iya. Mungkin yang bikin aku tertarik awalnya adalah karena vokalnya kali, ya. Karena aku suka yang kayak vokal yang kayak, agak teriak-teriak gitu. Itu kayak bisa bikin aku kayak lebih semangat gitu, kan. Dan mungkin setelah vokal aku lebih dengerin kayak dari segi instrumennya. Kayak dari gitar dan drumnya gitu. Tapi itu kalau dulu, sih, ya. Kalau sekarang itu udah terbalik. Sekarang ak sekarang aku lebih fokus ke iya, ke instrumennya aja. Karena, kan, kalau dulu itu, kan, aku cuman dengerin lagu-lagu yang ada vokalnya, kan. Jadi kalau yang kayak cuman lagu-lagu jazz yang hanya kayak instrumen itu aku nggak dengerin. Tapi mungkin sekarang kara karena udah dewasa kali ya, jadi lebih banyak, kan, genre yang aku dengerin, jadi kalau lagunya itu enggak ada vokal, ya, itu enggak masalah gitu.
Eee, oke. Eee. Oh. <chuckles> Oke. Heeh. Heeh. Oh, geser. Oke. Heeh heeh. Mhm mhm. Heeh. Selama ku eee, apaya, melodinya enak, ya, itu bakal Kakak denger gitu ya?
Iya. Dari melodi, nadanya enak, ya, masih oke aja gitu.
Heeh. Oh oke. Nah, waktu itu, eee, kan, tadi kalau rock karena teriak-teriaknya, ya. Nah aku penasarannya ini Kak, waktu itu Kakak udah cukup ngerti gitu untuk, eee, kata-katanya? Kan, maksudnya kalau kebanyakan pop eh, apa, rock itu, kan, eee, dengan volume yang segitu gitu, gitu, ya, kan, kadang-kadang juga tidak terlalu jelas kadang, ya, sih orang itu, tuh, ngomong apa gitu.
Iya. Bahasa Inggris kah? Heeh. Iya aku sebenarnya masih suka-suka aja, sih, karena, eee, mungkin aku lebih suka kayak apa yang diekspresikan ya dari penyanyinya itu. Kayak dari emosi yang aku dapetin itu benar-benar bisa aku dapetin gitu, kan. Walaupun aku kadang mungkin nggak ngerti apa yang dia nyanyiin ya, gitu.
Nah Oh. Oke. Heeh heeh, oh, jadi, ya, Kakak lebih tanpa sadar itu menangkap emosi yang disampaikan si penyanyinya gitu? Ah. Ya. Nah terus, eee, berarti, eee, kalau musik rock itu terkenangnya, eee, lebih kayak waktu nostalgia waktu Kakak itu main game gitu, ya. Nah terus mulai umur berapa, tuh, Kak, mulai beralih ke yang genre lain?
Iya seperti itu. Iya, main game.

Kalau lagu yang paling berkesan, mmm, sebenarnya sih banyak ya, mungkin kalau aku pilih 2 yang tadi itu, yang lagu yang dari Korea itu. Sama 1 lagi sih, eee, ada, tapi dia lagu semacam rap gitu, sih. Eee, nama lagunya itu Accordion, nama artisnya itu MF Doom, tapi dia udah meninggal. Eee, jadi lagunya ini, apa ya, aku lebih suka, sebenarnya bukan suka dari ceritanya ya, tapi lebih suka dari liriknya aja, gitu. Kayak bagaimana dia menjelaskan tentang kehidupan dia yang dia itu awalnya kayak bukan siapa-siapa kan, tapi jadi kan si MF Doom ini kan dia ini ya, kayak pakai topeng kalau pas tampil, gitu. Jadi, nggak ada orang yang tahu muka dia gimana. Bahkan pas dia meninggal, nggak ada orang yang tahu, ke kecuali kalau keluarga dan teman dekat, iya. Jadi dia cerita kan kalau dia itu kan awalnya itu tidak terkenal, dia pernah bikin album dengan adiknya, gitu, eh, adik atau teman ,gitu ya. Tapi pokoknya itu albumnya itu kayak ini kan enggak sukses dan komersil, iya. Terus dia akhirnya berhutang, terus akhirnya teman atau adiknya ini juga meninggal, gitu kan, dan akhirnya dia kayak menggunakan topeng ini dan mulai kayak lebih fokus dalam musiknya kan, kayak lebih kreatif gitu dalam liriknya, dan sekarang dia jadi famous kan, gitu. Dan dia bikin lagu tentang itu, pengalamannya itu.
Mmm. Mhm. Mmm, oke. Mhm. Mhm. Tentang apa, Kak, misalnya? Heeh. Oke. Mhm. Oh, oke. Heeh. Oh, iya? Mhm. Mhm. Mhm. Gagal, gitu ya. Heeh. Mhm mhm. Mhm. Oh, oke. Menarik banget ya, jadi, eee, kayak hidupnya sendiri dituliskan dalam bentuk lagu, gitu ya?
Iya. Iya, heeh. Aku suka sih kayak artis yang kayak benar-benar mengekspresikan ya, dirinya gitu, kayak kehidupan dia dalam lagu, gitu. Dan itu bisa disajikan dalam, eee, lirik yang benar-benar ritmik dan juga enak didengar, gitu.
Eh. Eh. Mmm, jadi ini, eee, meman apa ya, kayak <tsk> me ke Kakak itu mungkin kayak lebih rasanya, oh relate nih dengan hidup aku, gitu, Kak? Atau lebih suka karena, apa ya, perjuangan dia, gitu ya? Untuk sampai ke situ, gitu ya?
Eee, bukan lebih ke relate sih, lebih karena ini aja, kayak aku iya, heeh. Kayak aku suka bagaimana dia berjuang dari awal sampai sekarang, gitu kan. Kayak dia itu enggak pernah menyerah gitu. Dan akhirnya aku jadi juga semakin suka dengan artisnya dan lagu-lagu lainnya, gitu.
Mmm.